Còn theo mình á nha, theo như mình ở trong trường hợp đó thì mình sẽ hành xử, kiểu như, ừm, ờ, kiểu như, kiểu nên mình sẽ nói về cái việc so sánh trước nha, mình sẽ nói cái việc là "Ừ, em hổng thích cái cái cách mà anh so sánh em với người khác. Và điều thứ hai á là em cần có thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ về cái việc này, nếu như mà cái việc so sánh của anh chỉ là vô tình hoặc là chỉ là, gọi là, ờ, đôi khi lỡ miệng nói ra á"
Ừm. Ừm. Ừm. Mối quan hệ. Ừm. Ừm.
"ờ, thì nó sẽ, kiểu như, nó a, ừm, anh, a, anh có phải là như vậy hông?" Còn nếu như với cái trường hợp mà anh so sánh hoài luôn, mà mình đã nói rất nhiều lần là em hông thích anh so sánh với người khác, a, kh anh so sánh em với người khác ừ, thì có nghĩa là mình nên, ừm, cần một khoảng thời gian và mình sẽ nói thẳng với ảnh luôn là, ừ, mình nên cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về chuyện này, về cái mối quan hệ này, ờ, về cái việc mà em có thể chấp nhận cái cái cái cái tính s anh so sánh em với người hay không.
Ừm. Thì mình nên dừng lại. Ừm. Đúng rồi. Xấu. Ừm, đúng rồi, mình cũng đồng mình cũng đồng ý quan điểm với bạn.
Ừm. Tại vì, à, như như mình thấy á, cái việc mà sống chung với nhau á, đôi khi nó sẽ có rất là nhiều cái cái cái kiểu đúng rồi, kiểu, trong khi cái việc hiện tại khi là bạn với nhau mà mình chưa giải quyết được đi, thì nếu mà mình bỏ qua, bỏ qua rồi mình tiến tới hôn nhân thì cái việc đó rõ ràng nó sẽ rất là, à, bị ảnh hưởng luôn. Ờ.
Ưm. Yếu tố khác nhau. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc hô sống hôn nhân của mình. Đôi khi là con cái của mình nữa, sau khi mình có con giống như bạn có gia đình vậy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ, ờ, sau này, thậm khi mình cảm giác giống như nếu mà mình bỏ qua, bỏ qua nha, ờm, nếu mà làm con người, kiểu, giống như, gọi là, ừm, theo cái hướng, gọi là, chịu đựng á ờ, ờ, thì lâu ngày mình nghĩ ít nhiều thì nó cũng sẽ, gọi là, ừm, như nước mà mà như cái giọt nước tràn ly á. Rồi lúc đó là kiểu còn khó để mà cứu vãn thêm nữa, lúc đó sẽ có rất, rất, rất, rất là nhiều cái cái việc mà mình cần phải giải quyết
Đúng rồi. Ừm. Chịu đựng, cam chịu, đúng rồi. Tiêu cực dần, đúng hông bạn? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
trong trong cùng một thời điểm á, rồi lúc đó mình sẽ bị stress rồi kiểu dẫn đến, ờ, ờ ờ.
Bạn căng thẳng dẫn đến việc, ờ, trầm cảm, tiêu cực, nó có rất là nhiều cái hệ quả nếu mà mình không giải quyết ngay hiện tại. Sau khi mà mình cảm thấy là mình không ổn khi mà anh ta so sánh mình với người khác, hoặc người yêu cũ của anh ta.
Ờ. Ừm. Ờ. Đúng rồi.